Saka yung lasa ng beans. Yung lasa nung yung na-extract na kape. Kasi minsan 'pag luma yung beans, tapos hindi masyadong na-dial in, do'n sa grind size para sa espresso, minsan hindi masarap yung lasa, minsan over-extracted, mapait, minsan under, maasim, yun. 'Pag yung mga yung mga
Ta Mm. Mm. Mhm. Hmm.
'pag sobrang obvious, ayun, napapansin ko. Lalo na 'pag nakikita ko nakatambay lang yung beans do'n sa lalagyan, ayun.
Oo. Ah. Alam mo, kapatid ang dami kong natututunan ngayon sayo, ah. Ako yung tipong, "Ah, gusto ko ng kape," pero ikaw, pa mula sa 'pag ano, paggawa, <clears throat> paghimay-himay ng mga proseso, masasabi kong magaling ka. Bihasa ka sa ganitong bagay. <chuckles>
Ah. O Ay, yun 'yon. Ay, hindi. Meron lang akong konting alam, meron lang din akong natutunan sa mga kaibigan, yun.
Mm. Ah, may mga kaibigan kang barista?
Oo, and ah, hindi, sobrang hilig sa kape, oo. Oo. Oo, na
Ah, sobrang hilig sa kape. Yung mga kaibigan ko parehas lang taga inom din, eh. <chuckles>
<chuckles> Yun. Kasi hmm, minsan nakakatuwa, minsan nanonood ako ng mga gumagawa. Yun, naaaliw ako.
Mm. Yun nga, eh, kahit yung pagkuha mismo sa farm, 'no? Grabe.
Oo. Oh alam mo ba, meron akong napanood na isang Hapon na ang ginagawa niya, siya nagtanim, siya kumuha, siya nag-roast, saka niya tinimpla.
Hmm. Grabe. Yun 'yong makikita mong grabeng pagmamahal ang inilalaan para sa kape.
Oo. Hmm. Sa dedikasyon niya do'n sa oo, sa gusto niya. Gano'n din naman yung mga nagtsa-tsaa, yung mga mahal na tsaa. Merong mga ceremonial grade na tsaa.
Oo, dedikasyon talaga yun. Oo. Mm.
Yung mga green tea, yan, usong-uso yan, eh, 'di ba? Yung mga matcha.
Ay, oo nga 'no? Hindi natin napag-usapan. Siguro sa ibang panahon.
Niya Yang Sa ibang panahon po.
Mm.
Pa'no kapatid?
So yun, dito na naman tayo nagtatapos. <chuckles>
Tayo nagtatapos sa ating usapan ngayon tungkol sa kape at tsaa, so next na oo, nalaman natin na ikaw ay mahilig sa sea salt latte, yan. Ayan.
Maraming salamat. Kape? Ah, sea salt latte. At ikaw ay mahilig sa oatmeal na coffee, na latte.
I yan. Okey, pa'no kapatid? Maraming salamat ulit. Magandang gabi.
Maraming salamat. Magandang gabi.